अ, देखिए मेरे साथ एक समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है, कहीं न कहीं से मेरा सबसे पहली चीज़ तो ध्यान जो है, वो केंद्रित नहीं रहता है और जो उसकी वजह से मानसिक संतुलन भी जो है, वो एक कुछ न कुछ हलचल-सी है मतलब कहीं न कहीं मैं अ, शारीरिक रूप से कहीं और उपस्थित हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो केंद्रित ना होने की वजह से कहीं दूसरी जगह पे होता है, जिसकी वजह से मैं अपना जो कार्य है, वो अच्छे तरीके से नहीं कर सक उ कर पा रहा हूँ। ना तो जहाँ पे मैं अ, फ़िज़िकली अ, प्रेज़ेंट है मेरी वहाँ पे भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ और क्योंकि दिमाग घूम रहा है मेरा दिमाग कहीं पे भी, एक जो ध्यान है ना, वो केंद्रित नहीं है कि मैं किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से वहीं लगा के करूँ जिससे कि मुझे सकारात्मक उसका परिणाम मिल सके। तो ये समस्या पहले तो मेरे साथ कम थी, लेकिन एक कहीं न कहीं मानसिक स्पर्शता ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ है, कोई विचार है मेरे मन में अगर, तो मुझे ऐसा लगा कि यार जैसे कई बार अपना विचार है किसी के सामने प्रस्तुत करता हूँ या कहीं कोई, मतलब मैं लिख के वो करता हूँ कि भई एक ये होना चाहिए तो उसके बाद लगता है कि, अरे यार, नहीं यार, ऐसा नहीं लिखना था वैसा। अच्छा यही असमंजस की स्थिति मेरे दिमाग में घूमती ही रहती है घूमती ही रहती है, कि यार नहीं इसको हम और अच्छे से कर सकते थे, लेकिन यार ये ठीक नहीं है। तो एक छोटी से छोटी चीज़ भी जो है, उसके लिए मुझे बहुत समय लग जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, क्योंकि ये दुविधा की स्थिति मेरे साथ बहुत बन जाती है और इसी के चलते मुझे ये समझ में नहीं आता, ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय में मेरे लिए हो गई है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ?
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी।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 अच्छा। तो ये जो आपकी स्थिति है ना, ये मैं अ, समझ पा रही हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं, कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं एक जगह, आपको स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या नहीं करें? आप कहीं पे भी सोचते हैं कि ये काम मैं निपटा लूँ, लेकिन मिनटों का काम आप कई बार घंटों लगा लेते हैं क्योंकि आपको लगता है आप अंदर से संतुष्ट नहीं होते, कही बार कई बार आपका मनोबल गिर जाता होगा, कई बार आत्मविश्वास की कमी लगती होगी आपको, जिस वज़ह से आप ध्यान आपका इधर-उधर भटक रहा है। जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन और गहराई से समझने के लिए क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि ये जो समस्या आप अभी आप बता रहे हैं, ये आपको कब से महसूस हो रही है? कितना समय, कितने महीने, कितने साल हो गए हैं?
जी, जी। जी। इस चीज़ को अगर मैं बताऊँ आपको तो ये मुझे अ, 2 से 3 साल हो रहा है इस चीज़ को, ये चीज़ें जो हैं, ये समस्या जो मेरी अभी है ना, तो जैसे, जैसे-जैसे समय निकलता जा रहा है, उस हिसाब से ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, इसके चलते कई बार ऐसा हो रहा है कि अगर मैं कुछ काम करता हूँ, कुछ ध्यान में भी रहता है, कोई भी बात या कुछ मुझे लिखना होता है या कहीं पे कोई संवाद करना होता है, तो कई बार मैं अचानक से ना शब्दों को, सेंटेंसेस को भूल भी जाता हूँ इन सब के चलते हुए, तो अ, जो ध्यान है ऐसा लगता है कि यार एकदम से बात चल रही थी बात चल रही थी, अगली लाइन में मुझे क्या बोलना था, तो वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो दिमाग का संतुलन जो है ना, ये कहीं न कहीं इतना उलझा हुआ है अच्छा, जब मैं सोने जाता हूँ ना, तभी-भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो तो गया हूँ, लेकिन दिमाग मेरा काम कर रहा है, शांति में, सुकून में है ही नहीं।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ। तो ये जो अशांति का आपका भाव है, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ तो, आप मुझे बताएँगे कि आपकी जो दिनचर्या होती है, आप सुबह कैसे शुरुआत करते हैं? दिन का अंत किस प्रकार से करते हैं? कैसा आपका खाना-पीना रहता है? आप के आपका काम का क्या समय रहता है? मतलब कुछ आप थोड़ा-सा अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए।
जी। जी, बिल्कुल। अ, दिनचर्या तो अगर मैं आपको बतान बताता हूँ तो दिनचर्या बहुत बिगड़ी हुई है क्योंकि रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, उठ के जल्दी-जल्दी अपने वो नित्य कर्म करके, नहा धो के, जो भी अ, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है कार्यस्थल पे, वहाँ पहुँचना होता है। तो एक वो उलझन क्योंकि देर से सो रहे हैं, तो देर से ही उठ रहे हैं, तो दिनचर्या में यही बोलूँगा कि हाँ, उसमें गलती तो है कहीं न कहीं दिनचर्या बहुत बिगड़ी-सी हुई है, तो सिर्फ़ उतना ही काम हो पा रहा है और समय की कमी भी हो रही है उसकी वजह से मुझे, कि अगर समय थोड़ा और बचे, तो उसके साथ-साथ मैं और कुछ कार्य कर पाऊँ। तो इन सब चीज़ों के बीच में ना संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ मैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, तो कोई ऐसा कोई खास काम है कि समय ऐसा कि आपको दिन में कोई समय होता है या काम होता है, जिसको करते हुए आपको मतलब बिल्कुल लगता है कि आपका जो ये स्तर है, वो बिल्कुल नीचे गिर रहा है? तो कुछ ऐसा होता है कोई समय या कुछ ऐसा काम जिसको करके आपको ज़्यादा महसूस होता है?
जी, जी, जब कार्यस्थल पे मैं कार्य करता हूँ ना, तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अ, मेरे जो मतलब ऊर्जा एक होते हैं ना कि सुबह मतलब अपन सुबह निकलते हैं कार्यस्थल के लिए, तो एक दिन-भर की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती उससे पूर्ण होते हैं हम और उसके साथ में दिमाग भी हमारा जो है, बहुत ही एक्टिव स्थिति में होता है। तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कहीं न कहीं आलस बना रहता है और इसी के चलते मैंने 1 आध, 2 बार ये भी सोचा कि मैं रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ऐसा मैं करने में सफल रहा भी लेकिन 2 ही 2-4 दिन सफल रहा। फिर से वही चीज़ें फिर रिपीट होने लगी, रात को देर से सोना, सुबह ज अ, देर से उठना, तो मैंने ये चीज़ अपने आप में भी देखा कि अगर जब जल्दी उठता हूँ, तो थोड़ा मुझे ऐसी एनर्जी की कमी नहीं रहती, लेकिन जब देर से उठता हूँ ना और मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कार्यस्थल हो या कहीं पे भी हो, कोई कार्य करने के लिए, तो उसमें बहुत आलस सा आता है मुझे, एक ऐसा लगता है कि दिन-भर आलस शरीर में बना हुआ है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कोई आपकी ऐसी रुचि है जो आप पसंद करते हों, जैसे काम तो हम सब करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की रुचि होती है। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को संगीत करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना-फिरना अच्छा लगता है, किसी को फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है, तो आपकी कुछ इस तरह की रुचि है?
जी, जी। मेरी अ, रुचि तो है और इन व्यस्ततम दिनचर्या में कई बार मैं उससे वंचित भी रह जाता हूँ और कई बार कर भी लेता हूँ, तो मेरी संगीत में रुचि है, संगीत सुनना और अ, संगीत गायन मुझे बहुत पसंद है, तो उससे क्या है कि थोड़ा मुझे खुशी मिलती है लेकिन इन सब कार्यों के चलते ना ये इस इन समय नहीं मिल पाता मुझे उन सब चीज़ों में, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें भी मेरी बाधित हो रही हैं, इन सबके असंतुलन की ना वज़ह से।
अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, तो तो आप अ, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपका अ, देखिए ये तो सब मानसिक होता है, जो हमारे जो भी विचार हैं, जो अ, एक हमको महसूस होता है कि अ, समझ नहीं आ रहा है अ, दिमाग में एक बोझ-सा लगा रहता है। तो अ, जो आपका खाना-पीना होता है, आप क्या अच्छे से खा रहे हो? आराम कर रहे हो? और क्या मतलब आपका खाना-पीने का कैसा रहता है, व्यायाम खाने-पीने का, किस कुछ इस चीज़ में आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, शारीरिक रूप से?
जी। हुँ। स अ, शारीरिक रूप से तो मैं व्यायाम वग़ैरह तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही मेरा जो भी भोजन वग़ैरह का है, खाने का, तो वो ये है कि शुद्ध शाकारी हूँ मैं क्योंकि, तो जो भी है शुद्ध संतुलित आहार ही लेता हूँ, चाहे वो रात का आहार हो और चाहे वो सुबह का कार्यस्थल पे जाने से पहले का आहार हो, तो वो जो है वो संतुलित आहार रहता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपने शारीरिक गतिविधियों में ना, बिल्कुल ना तो योग शामिल कर पा रहा हूँ, ना ही व्यायाम शामिल कर पा रहा हूँ। तो
लेकिन जो खाना खाते हो आप, समय पे खा लेते हो?
कई बार समय पे होता है, कई बार समय से मतलब लेट भी हो जाते हैं अ, ऐसा नहीं है कि मतलब एक अ, पर्टिकुलर समय पे ही हो रहा है। तो अधिकतर टाइम तो ज़्यादा देर ही हो जाती है और कुछ टाइम ऐसा रहता है कि कई बार अ, समय का अभाव होते हुए जल्दी खा लेते हैं।
अच्छा। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल ना हम लोग इतना इंटरनेट, सोशल मीडिया ये चीज़ें मोबाइल में भी काफ़ी देखते रहते, तो आप मोबाइल वगैरह और इंटरनेट, ये सब जो वीडियो होता है ये सब आप कितना देखते हो 1 दिन में? मतलब या आप नहीं देखते हैं? कैसा रहता है आपका?
नहीं, देखता तो हूँ और कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं सोचता हूँ कि 11 बजे भी मैं सोने जा रहा हूँ और अगर मोबाइल उठा लिया तो कहीं न कहीं 12 साढ़े 12 1 कैसे बज जाते हैं मुझे खुद ही पता नहीं चलता। तो ये चीज़ तो है ख़ैर कि वो अ, सोशल मीडिया पे रात को क्योंकि उतना ही टाइम मिलता है और उसपे थोड़ा-सा अगर देखने लगो तो समय का पता नहीं चलता वो स्क्रॉल करते-करते वो सब चीज़ें, तो समय ज़्यादा निकल जाता है उसमें और इसी वजह से मुझे लगता है सोने में भी लेट हो जाता है।
हुँ, हुँ। जी। जी। तो मैं अब आपकी जो समस्या है ना, उसको कहीं न कहीं समझ पा रही हूँ कि जो एक तो आप की दिनचर्या ऐसे निकल जा रही है कि आप कई बार खा पाते हैं ढंग से, कई बार नहीं आपका समय में टाइम हो पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ योग या कोई व्यायाम उसमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं, साथ-साथ आपको अपने मानसिक मतलब कुछ न कुछ आपको स्पष्टता नहीं मिलती है चीज़ों में, आप कहीं न कहीं पूरे दिन काम पे लगे रहते हैं, घर आके आप वही उलझन में रहते हैं। तो ये होता क्या है ना, इसको एक अ, चीज़ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेन फॉग। इसका ये मतलब होता है कि देखिए, जो आप जैसे आप दिनचर्या बता रहे हो ना, क्योंकि इसमें व्यायाम शामिल नहीं है, बहुत बार हमको प्रेशर होता है दिमाग में जो हमको समझ नहीं आता, जैसे आपको ज़रूर कोई न कोई काम पे ऐसा होता होगा कि आप जाते होंगे वहाँ, आना-जाना, वहाँ पे काम करना अ, अब कंप्यूटर के सामने आप बैठे रहते होंगे। उससे क्या होता है ना कि एक दिनचर्या बन जाती है, फिर आप कह रहे हो कि आपको संगीत में रुचि है और आप उससे वंचित हैं, तो ये सारी चीज़ें ना एक इंसान को बनाता है, सिर्फ़ काम ही इंसान को नहीं बनाता, अपनी रुचियाँ पूरी करना, अपनी सेहत पे ध्यान देना, सारी चीज़ें कुल मिला के इंसान के दिमाग को कहीं न कहीं स्वस्थ रखती हैं, और जो स्पष्टता होती है, वो लाती है। तो बहरहाल, ये चीज़ जो है ना आजकल बहुत ऐसा नहीं है कि आप ही हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो ये चीज़ का सामना कर रहे हैं, ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप फ़िक्र मत करिए, इसका हल है और ये बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको सलाह यह देना चाहूँगी कि सुबह उठते ही जैसे आप अपनी दिनचर्या करते हैं, तो हो सके तो आप ध्यान में बैठिए, 10 मिनट ही सही। उठ के जब आप उठते हैं, गर्म पानी पीजिए, उसके बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़े ताकि आप योग वगैरह कर सके, क्योंकि योग और ध्यान में जब आप करेंगे ना, तो आपका शरीर और मानसिक संतुलन बना रहेगा। उससे क्या होगा कि सुबह उठ के आप योगा करेंगे, उससे आपकी दिन की शुरुआत होगी, तो कहीं न कहीं आपका मानसिक स्तर जो है ना बहुत ऊँचा उठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उससे क्या होता है ना अ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है योग करने से, वो दिमाग में ऑक्सीजन आता है, स्वास आप अच्छे से खींचो, अनुलोम-विलोम करो सुबह उठ के, तो आपको खुद अच्छा लगेगा, फिर आपको ना खाने-पीने पे ध्यान देना है अपने, और ज अ अ, ये जो रात को आप सोने से पहले ना इंटरनेट वगैरह, इनसे थोड़ा अपने को दूर रखिए। और हो सकता है, तो थोड़ा समय निकाल के अपनी रुचि के लिए आधा घंटा ही सही हफ़्ते में 1 बार थोड़ा-सा गाना शुरू करिए, और आप देखेंगे, आपको धीरे-धीरे करके ना चीज़ें सही होते दिखेंगी। ये जो मानसिक जो स्पष्टता नहीं है ना, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों को कुल मिला के है कि आप अ, कहीं न कहीं अ, व्यायाम नहीं कर पा रहे, आप ऑफ़िस में रहते हैं, घर आके भी आप रात को सोने से पहले मोबाइल देख लेते हैं। आप एक बार ये सब चीज़ों को ना एक दिनचर्या को सही करके थोड़ा-सा अपने शा शरीर और अपना मानसिक संतुलन में आप थोड़ा-सा नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे ना, और ज़्यादा नहीं सोचिए इस बारे में क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हैं, और अगर आप एक दिनचर्या अ, इस हिसाब से करेंगे ना, आप बेफ़िक्र रहिए सब आपका नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो, तो मैं आपके लिए यहीं पे हूँ उपस्थित।
जी। जी। जी। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। जी। उ, जी। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सुझाव, सलाह दी है। मैं आपके ए, सलाह की सराहना करता हूँ, मदद और समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी।